Eu eu posso não estar 100% focado, né, pode estar tendo essa desmotivação por não manter uma consistência, sabe, e e são períodos mais longos, né, é como se eu estudasse num sábado e aí somente no outro sábado eu vou pegar isso de novo, vai ter esquecido um pouco ali do da aula anterior. Acho que faz sentido isso mesmo de dividir em pequenos blocos no dia a dia.
Exato. É muito tempo. É m Sim. É, e você acaba assimilando melhor o conteúdo, porque se você estudar muitas horas, chega uma hora que a tua cabeça já não assimila nada, porque tu já está há muito tempo ali naquela coisa, se você pausar e e indicar que você tá relaxando, o a tua cabeça ela descansa. É como se fosse um 2º round, aí você volta para o 2º round já fresco e ela está ali ela vai estar pronta para continuar assimilando o teu conteúdo.
Aham. Entendi, entendi. Então você você indicaria, assim, além de dividir a meta em vários passos pequenos e claros, assim, focar também em fazer isso diariamente, né? É. Hã. Entendi.
Exatamente, em começando com 15 minutos, e aí você vai adequando dentro da tua rotina 5 minutos por dia, até mais ou menos 30, 40 minutos. Se não atrapalhar a tua rotina, mantém isso, só que assim, eh, nunca estude mais de 1 hora direto, se você for estudar 1 hora, tire a pausa, tire uma pausa de 10, 15 minutos, tome um café, caminhe, faça algo pra relaxar e depois volte.
Entendi. Aham. Sim, sim.